Et ça dure enfin, est-ce que tu changes vraiment de sujet de formation, heu, très rapidement du jour au lendemain ça va changer? Ou est-ce que ça arrive de te poser 1-2-3 ou 3 semaines voir même 1 mois sur un seul thème?
Ah, oui, oui, oui, j'essaye de finir un thème avant, heu <laughs> enfin maintenant, parce qu'avant oui, je partais dans tous les sens. <laughs> Exactement, oui, oui, maintenant j'essaye d'aller au bout au bout de mon
Ah, OK ouais. Beaucoup trop volatile. Est-ce que tu dirais de la volatilité contrôlée?
Oui, c'est ça. J'essaye d'aller au bout de mon thème. Bon, j'ai déjà été repérer ce que j'allais apprendre après, parce que j'adore apprendre. Du coup, ça m'a fait découvrir, heu heu, la technologie que j'adorais apprendre, tu vois?
Oui bien sûr. Est-ce que tu as été formée sur, apprendre à apprendre quelque part?
Heu, en gros, heu, oui tout à fait, heu, enfin, je me, heu, je me suis auto-formée à apprendre à apprendre. <laughs> En fait la technologie m'a appris à apprendre, c'est ça.
Ah mais c'est super intéressant, hein. Bah oui mais ouais c'est un peu un cycle sans fin, quelque part.
Ouais ouais. Et bah moi je dis qu'on doit apprendre à vie et heu, et ave avec la technologie heu, il y a il y a tout à fait possibilité. Et je pense que, heu, j'aurais pas acheté d'ordinateur ou pas décidé de faire, heu, une formation, heu, en 2023, mais j'aurais raté tout ça. Et d'ailleurs, je me dis mince, j'ai raté 15 ans, heu. Bah, heu bah oui.
Et est-ce que tu te Bien sur. Absolument. Ah tu as du retard. Et c'est pour ça que tu travailles autant aujourd'hui pour tout rattraper, c'est ça? <laughs>
Heu, ouais, exactement, tout à fait, tu as tout compris. Non, et c'est un plaisir, c'est vraiment une passion. J'ai découvert une passion, mmh.

Et beh écoute, heu, c'est, heu, c'est génial ce que, mmh, parce que, hem, en fait, quand j'ai découvert, heu, la technologie, heu, en fait non, je la connaissais déjà avant, mais pas, heu, sous la forme
OK. Dis: «ah génial», c'est très positif, c'est ça?
Oui, <chuckles> tout à fait. Je la heu, en fait, heu, j'ai pas eu d'ordinateur pendant très, très longtemps, heu, on va dire, heu, plus de 15 ans. Et heu oui, c heu.
OK, oui. OK. Ah oui quand même. Mais, c'était par rapport à, enfin, les gens de ton âge, ils en avaient pas non plus, c'était par rapport à l'époque? Ou par rapport à ton entourage, enfin ton milieu social?
N ou, non en fait, heu, je pensais ne pas en avoir, heu, l'utilité ouais exactement. Non. No ou bah ouais, par choix, bah bah c'est surtout parce que je savais pas ce que la technologie pouvait cacher. <chuckles>
Besoin ouais. OK ouais, c'est par choix. OK. Ah bah oui, ah bah oui, on peut pas savoir quand tant qu'on a pas découvert. <chuckles>
C'est exactement ça. Et heu, du coup, heu, voilà, en 2023, j'avais décidé de faire, heu, une, heu, formation, heu, donc, en ligne. Du coup, je me suis acheté un ordinateur et là ouais.
OK. Ah oui. Bah tu le voyais comme un outil déjà et quelque chose, heu, simplement comme un téléphone quelque part.
Ou ouais, m moi je pense ouais exactement, tout à fait, <laughs> c'est ç c'est ça. <chuckles> Et en fait, heu, beh, non, dès que je l'ai eu dans les mains, heu, bon j'ai un petit peu galéré, heu, sur des trucs, <sucks teeth> heu. Voilà, au début, heu, mon fils, heu, il me disait: «Mais c'est pas possible, c'est toi qui m'a appris quand j'étais petit, et maintenant tu sais plus l'utiliser» heu, enfin heu, je disais: «Mais oui, mais bon, heu, quand on le fait pas tous les jours», enfin moi ça me faisait, voilà, plus de 15 ans que j'avais pas utilisé un ordinateur, donc, heu, voilà. Et heu.
Ah bah ouais, c'est très étonnant. Heu. Comme tout le monde. Ah! Ah ouais, quand même, hein. Ah tu devais taper avec 1 seul doigt, ce genre de choses non? Ah oui, <chuckles> la vieille maman comme ça, là.
Exactement, <laughs> heu, ouais, c'est ça. <laughs> Et
<chuckles> Eh! Ça prenait le temps, mais tu arrivais au bout ce que tu voulais faire à chaque fois, non?
Ah ouais, mais très vite. Ouais, ouais, heu, ben non, des fois je pétais un plomb, des fois j'attendais la journée, heu, que mon fils il rentre, heu, juste pour me montrer, heu, comment on faisait, heu, un truc. Sur le clav mmh. <chuckles> Non, non, non, mais bon, heu, des te je je saurais même plus, heu, te dire qu'est-ce que j'arrivais pas à faire par exemple sur mon clavier et heu, je comprenais pas, enfin, ah le c cédille alors qu'il est écrit par exemple, heu, tu vois? Des trucs comme ça. Et heu non, non, du coup, heu, j'ai vite été, heu heu, happée par, heu, par tout ce qu'on pouvait trouver sur le web et j'ai trouvé ça extraordinaire, hem. Voilà, j'ai j'a j'avais vraiment l'impression d'être un lapin de 6 semaines, de découvrir le monde, tu vois?
<chuckles> Ah oui, tu t'énervais contre l'écran, tu tapais contre l'écran, dépêche-toi! <chuckles> Ah oui, bah oui. Ah bah ouais normal. Mais comment tu as découvert ça enfin? Tu étais sur une page web, heu, avec, heu, une barre de recherche et tu as commencé à taper tes 1er mots et tu t'es jamais arrêtée dans l'idée?